Ma guarda, tantissimi. Io ti faccio una piccola, mhmm, anticipo. Nel senso, ti spiego un attimo: io, ehm, ho un fratello minore, okay, e abbiamo una differenza di età di 3 anni, quindi poco quando si è piccoli, comunque, no?
<chuckles> Sì. Okay. Certo, certo, molto poco, 3 anni son è niente.
E lì casa, mi permetteva di aver sempre qualcuno con cui giocare.
Mh-mh, certo. E magari, ecco, uhm, rubare anche i suoi giochi immagino. <chuckles>
Chiaro, esattamente, era proprio lì, volevo andare a parare. Nel senso che io son sempre stata una bambina un po' atipica, nel senso, mhmm, non mi s mai piaciuto il concetto della bambola, essere mamma, da bambina non mi è mai piaciuto.
Okay. Okay.
E quindi non mi ispiravano. Al contrario, c'erano dei giochi da ragazzo, da maschio, che, cioè, proprio fighi, tipo
Molti più belli, dici. Giustamente, sì.
sì, tipo le Hot Wheels, i Beyblade, cioè
Mh-mh.
la vita!
Assolutamente. E e qual era il tuo preferito tra questi che mi hai nominato? Perché ho giocato a tutti questi, eh, quindi <laughs> fai attenzione. <laughs> Bellissi
<laughs> <laughs> Certo. Guarda, i Beyblade i beyblade, palesemente quelli tarocchi.
Uh, no! Ma come, per i tarocchi? Pensavo andassi su quelli originali.
<chuckles> Eh no, perché erano più forti.
Ah, giusto, giusto. Ma avevi domanda: avevi anche l'arena per far, uhm, girare i Beyblade?
Allora, non quella comprata, diciamo, ufficiale dei Beyblade, ma avevamo adibito grazie anche a un po' all' Art Attack dei miei genitori, avevamo fatto una sorta di piccola arena nostra, <chuckles> quindi in cui ci potevam giocare, anche perché avevano paura per i mobili, loro, quindi
Okay. Mh-mh. Bellissime queste qua. <chuckles> Certo! Beh, non n n non soltanto ma, uhm, mi vien da pensare, non soltanto per i mobili, ma la cosa bellissima è che, uhm, i tuoi genitori partecipavano insieme a voi, quindi, a questi giochi.
era proprio motivata, ecco, la scelta. Certo! Guarda, io ti dico: è ovvio che entrambi, ehm, lavorassero e, ehm, in settimana era difficile riuscire a condividere dei momenti assieme perché per il lavoro che fanno entrambi tornavano a casa tardi, per le 8 di sera, che per dei bambini ormai sei quasi a dormire, no?
Mh-mh. Okay. Mh-mh, certo.
E quindi, i momenti del gioco e di condivisione erano quelli del weekend.